Ага. А какие бренды у тебя в списке вот этих, а, а, масонских знаков твоих личных?
Ну, в первую очередь это, наверное, самый такой топ. Это Fred Perry, да. А следом за ним идут ы ну, как бы различные спортивные бренды, э, там, может быть, Laila Scott. Это как бы очень удивительно, потому что, приехав в Европу, я обнаружил, что люди это всё носят как бы <chuckles> спустя рукава. Не ценят, не чувствуют, не понимают. Да, да.
Мгм. А, никакой ценности, да? Ну, просто спортивная одежда, да? <chuckles>
Да, но как бы для меня это всё наполнено другим смыслом. Э, есть, конечно, определённые элементы одежды, которые я там переоценивал. Например, мне когда-то хотелось иметь олимпийку "Адидас", знаешь, как у гопников, вот.
М. Ага, ну, "Адидас", конечно, в СНГ- это же целая, да, история, <chuckles> да.
Вот, потом как бы мне это разонравилось, и сейчас единственное, что у меня есть из этой фирмы- это, значит, шорты. Вот шорты "Адидас"- это, по-моему, круто. Все остальные вещи "Адидас"- это, мне кажется, полный бред. Ну, может, за исключение, некоторых кроссовок.
Мгм. А ты знаешь, что в Польше кроссовки на польском языке кроссовки- это adidasy? М?
Ого, ну, понятно, понятно, значит, как бы поляки- это <chuckles> Брат.
М. Да. Так что для них это это тоже это бренд, это символ, это самоназвание, да. Как "Ксерокс"- это "Ксерокс", отксерить чего-то, да, так вот у поляков, да, "Адидасы"- это крос это кроссовки.
Прекрасно, да. Прекрасно, прекрасно. Ну, вот вот люди понимают, как бы, о чём речь идёт. То есть в Польше меня поймут, если я туда приеду.
Мгм. <chuckles> В шортах тех, которые, да, есть в гардеробе.
Да. П в шортах или специально для Польши как бы приобрету себе ещё что-то. Короче, в общем, да, ну, есть как бы некоторые бренды, которые находятся ниже в плане своей ценности идейной, есть бренды, которые находятся выше. Например, очень ценится North Face, но это на зиму, да. Очень ценится там Alpha Industries, тоже на зиму. Вот такие вещи. Но при этом, допустим, я бы никогда не стал брать какой-нибудь, это, а, свитер "Альфы", потому что у них ужасные свитера, они зачем-то лепят на них эти карманы? Нет, по дизайну. Качество у них хорошее. Но вот у них как бы есть такая штучка, э, такой яркий элемент, это вот левый карман с 2 внешними отделениями под ручки, и, в общем, они его лепят зачем-то на этот свитер, и получается как бы очень странное зрелище. В общем, некоторые производители да, некоторые производители не умеют де у вернее, умеют делать только какие-то конкретные вещи, всё остальное им, как бы, не надо давать. Так что вот так вот, что касается брендов.
<chuckles> Мгм. Да, да. По качеству? М. М. Мгм. М. Понятно. Не твой дизайн. Да. Ага. Так, а возвращаясь к процессу, э, м, э, к процессу отбора нужных тебе вещей, е в секонде, про левую и правую руку. Э, быстро перемещаем, ищем, э, нужные нам бренды. Э, если глаз останавливается на каком-то рисунке или что-то, то можно остановиться. Что делаем дальше?
Мгм. Мгм.